Tu sais, il faut que je te parle d'un petit souci que j'ai dernièrement, hem, qui a à voir avec, heu, mon, heu, métier, qui est qui est un métier, heu, créatif en fait et heu, donc je suis photographe et le problème en fait c'est que, heu, bah, l'inspiration, heu, c'est pas un truc qui vient, heu, entre 9:00 et 17:00 donc hem, je heu, des fois j'ai des journées entières où j'essaye de bah, de trouver des, heu, des idées pour, heu, essayer de, bah, je sais pas peut-être faire, heu, une série de documentaires photo, enfin de trouver, heu, l'idée qui va faire que, heu, je vais trouver un truc que personne n'a fait encore. Ce qui est, heu, ce qui est quand même assez difficile en photo, j'ai l'impression que tout a déjà été fait mais heu, bref, donc j quand j'essaye de trouver des trucs comme ça
D'accord. D'accord. Oui. Mmh, d'accord.
et ben, j'y arrive pas à me forcer à trouver, en fait. Heu, c'est pas comme si, hem, si je travaillais plus dur ou si je si je pensais, heu, plus fort, ça allait arriver plus vite. En fait, c'est vraiment, heu, j'ai remarqué au fil des années, c'est un truc qui arrive, heu, ben voilà comme ça, pouf ça va arriver d'un coup, heu, quand je suis en train de de manger un un truc et puis voilà, mais le problème c'est que, heu, bah, dans ces, heu dans ces situations-là en fait je, hem bah, je procrastine à fond. C'est-à-dire que je vais chercher pendant un moment et puis après, ben, je vais prendre mon téléphone, puis je vais regarder un petit peu les réseaux sociaux, ou alors je vais, heu, me me mettre sur YouTube, je vais regarder une vidéo sur ordinateur et puis ce qui fait que, bah, je vais procrastiner à fond quoi et du coup je vais pas faire grand chose, heu, voire rien du tout, quoi, mmh.
Mmh. D'accord. Oui. Mmh. Oui. Oui, bah, je vois complètement et vraiment, bah, pour ça je suis désolée parce que c'est vrai qu'au final peut-être, heu, tu n'arrives pas à avancer sur, heu, certaines tâches et c'est vrai que ça peut être compliqué et plus, heu, ça arrive, heu, et plus ça peut, heu, perdurer donc heu, pour ça vraiment je je suis désolée, heu, pour ça et tu disais qu'au final, hem, heu, l'envie ou heu, du moins, heu, les idées ne viennent pas entre 9:00 et 17:00 si, heu, je me souviens bien. Alors est-ce que tu peux me dire à quel moment de la journée ou peut-être dans la nuit, hein, est-ce que tu arrives à avoir, heu, plus d'idées?
Mmh, merci. Mmh mh. Eh ben, heu, c'est encore difficile à identifier. En fait, je pense que ça fait partie du problème, mais les fois où c'est arrivé, pour moi, c'était plutôt le soir donc heu, voilà, en même, ça m'est arrivé, je crois, une fois en situation sociale. En fait
D'accord. D'accord. Oui.
le fait de de discuter avec quelqu'un, on prenait un verre dans un dans un café et puis, heu, paf, quoi, il y a une, heu, une idée qui m'est arrivée: «Ah ouais, mais attends, je devrais faire ça», donc hem, les fois où je me rappelle où c'est arrivé assez clairement, bah, de manière très nette dans ma tête, en tout cas, c'était plutôt le soir. Mmh.
D'accord. Oui. D'accord, OK. Non, je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que le fait, heu heu, d'avoir, heu, comme ça une i hem, une, heu une idée qui puisse ven surgir un petit peu de nulle part, c'est vrai que c'est c'est des choses, heu, dont on peut se se souvenir et heu, alors, est-ce que, justement, tu peux, heu, m'en dire un peu plus, peut-être, sur cette idée, la dernière idée qui t'a, mmh qui t'a un petit peu qui est qui est survenue comme ça? Et heu, à ce moment-là, est-ce que ça t'a poussé à, peut-être, hem, heu, travailler et avancer dans cette tâche?
Oui. Ah, bah, oui, carrément, ouais, parce qu'en fait, c'est, heu, u une fois que j'ai l'idée de départ, après, le je dirais que le le plus dur est fait. Parce que je je sais dans quelle direction, je vais aller. Après, je, heu c'est là où je peux commencer à à à regarder, un petit peu, les détails techniques: quel objectif je vais utiliser, heu heu, si c'est un truc, heu, que que je peux éclairer, quel genre d'éclairage, je vais prendre. Toute la partie, hem, logistique après, elle est assez facile, mais en fait, c'est le c'est le point de départ, de l'idée de départ, qui est le le plus difficile à trouver. Mmh.
Ouais. D'accord. Mmh. Oui. Oui. Oui. D'accord, oui, je comprends et je vois exactement, heu, ce que tu veux dire. En fait, heu, c'était peut-être le déclic, un petit peu, heu, qui, heu, qui t'emmène à avancer et heu, et heu, oui, aller de l'avant et continuer, heu, faire tes projets. Alors, est-ce que tu peux un petit peu me me raconter, me me donner, en détail, à quoi ressemblent un peu tes journées ou heu heu, voilà, à quoi ressemble un petit peu ta vie?
Mmh. C'est ça. Bah, écoute, heu, bah com comme je te disais hein, j'ai tendance à à procrastiner ce qui me fait me me coucher un petit peu tard. Donc en ce moment, je vais me coucher, heu, assez tard, sur les coups de 11:00 on va dire hein, pas avant 11:00-11:30. Heu, comme je me le je me couchais plus tôt et je me levais plus tôt, donc j'ai tendance à me lever plus tard, mais on va dire, je me lève sur les coups de 8:00 maintenant, heu, et puis après, bah, je vais aller, hem, je vais aller dans mon espace de de coworking donc là, je vais, heu, heu, beh, si j'ai eu des prestations, déjà je vais travailler sur les les prestations en cours. Heu, si j'en ai pas, beh, je vais essayer justement de d'essayer de trouver, heu, soit des clients, soit des idées de, heu, de projets, heu, qui soient artistiques ou documentaires d'ailleurs donc ça, ça va me prendre une bonne partie de la journée et puis, heu, bah, après, heu, j'ai aussi combiné une autre une autre activité en en télétravail à côté de ça et heu, et puis je j'alterne un petit peu entre tout ça pendant la journée hein, donc la la partie créative de mon activité pour l'entreprise, un peu de télétravail et heu, et en fait j'ai pas vraiment d'heures hein, donc je peux je peux travailler jusqu'à assez tard le soir, jusqu'à 22:00. Mmh.
D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord, oui je vois, je vois exactement, heu, heu, du coup, hem, heu, le détail de de tes journées. Alors de de ce que j'ai compris donc heu, les fois où peut-être, heu, tu as eu, heu, des idées, une, heu, illumination, un petit peu comme ça. C'est les fois où peut-être, heu, tu as mangé un plat donc peut-être que et également lorsque tu es sorti une fois voir une amie, heu, c'est venu. Peut-être c'est des moments où heu, peut-être, heu, au niveau du goût ou heu, de de l'environnement il y a des choses qui ont peut-être changé autour de toi. Alors peut-être que pour aider à ça, heu, que penses-tu de des fois d'aller faire, heu, peut-être des e expositions ou heu, peut-être, heu, de sortir même dans des lieux que tu ne connais pas? Heu, pour te promener et pour voir également sans forcément chercher une idée, mais juste pour découvrir ces endroits et peut-être qu'à travers ça, eh bah, il y a des idées qui pourraient également venir et t'aider à, heu, peut-être avancer sur certaines tâches. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider?
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh. Et bah, écoute, heu, je réfléchissais en t'écoutant et c'est vrai que, c'est carrément une bonne idée parce que, heu, heu, j'aime bien, heu, par exemple, hem, aller à Paris de temps en temps et heu, regarder un petit peu les les expos photo qu'il y a ou voir les expos de peinture. En fait tout ce qui est art visuel, heu, ça me ça me plaît beaucoup et hem, bah, c'est vrai que, heu, en plus, heu, on est plus enclin à rencontrer des, bah, des personnes qui sont dans les métiers créatifs ou qui sont, heu, qui sont elles-mêmes artistes dans ces endroits-là donc heu, je pense que les échanges, ils seraient effectivement fructueux, hein si, heu, si je faisais un petit peu plus de ça. En plus, j'ai, hem, j'ai un petit peu plus de budget maintenant, donc heu, je peux, heu, je peux éventuellement faire ça, heu, plus souvent parce que c'est vrai que c'est quand même un un petit budget de prendre le train. Je suis quand même à à 1 heure de TGV de Paris, donc heu, heu, ça fait un petit coût plus, heu, voilà le prix des expos, heu, heu, peut-être manger un petit encas là-bas. Ça f ça fait vite des journées à à à 150 €. Mais bon, on va dire que je peux, heu, je peux me le permettre un petit peu plus maintenant. Mais ouais, heu, bah, carrément ouais, ouais. Ça, c'est un truc que je pourrais faire, mmh.
D'accord. D'accord. Exactement. Oui. Oui. Oui. Moui. Oui, bah, effectivement ce que tu dis en plus, c'est une très bonne idée. Le fait d'aller à des expositions, peut-être c'est vrai que ça permettrait l'échange avec, heu, d'autres et à partir de là peut-être, heu, heu, sur leur façon de travailler, sur la façon de voir la vie, le mood, c'est est potentiellement, heu, des communications, des discussions qui pourront peut-être développer également ta créativité à ce moment-là et c'est vrai que quelquefois aussi il peut y avoir également, heu, heu, des des personnes qui, heu, heu, qui ouvrent des sessions sur, heu, des ré les réseaux sociaux TikTok ou encore YouTube et peut-être, heu, c'est, si jamais, heu, les fonds, heu, ne sont pas là peut-être même discuter avec, heu, des personnes, heu, sur, heu, les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est faisable?
Mmh. Ouais. Mmh mh. Heu, je l'ai fait 1 fois et heu, beh, j'étais agréablement surpris parce que, heu, je je suivais ce photographe qui est hyper connu en plus hein, et hem, et je lui avais envoyé un message comme quoi «Ah mais, heu, j'adore, heu, j'adore ce que vous faites, heu, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de, heu, heu, d'infos par rapport à quelle technique, heu, vous avez utilisée là dessus». Et ben, à à ma grande surprise, et ben, en fait il a été hyper sympa et il m'a répondu en message quoi donc heu, j'étais vraiment, hem, j'étais vraiment un peu scotché ce ce jour-là quoi parce qu'il il il est vraiment, heu, mondialement connu quoi donc ça ça m'a fait aussi, heu, beaucoup de bien, heu, à <chuckles> ça fait du bien à mon ego hein. Ce, heu, ce jour-là donc heu, mmh, ouais, peut-être qu'il faudrait que je, hem, bah, je reprenne cette piste un petit peu des réseaux sociaux et essayer de, heu, bah, de demander un peu plus d'infos à à ces personnes là et peut-être que j'aurai encore une, heu, une bonne surprise de de la part d'un autre photographe hein, mmh.
D'accord. Oui. D'accord. Oui, oui. Ah, c'est bien. Oui. D'accord, n Oui, c'est vrai. Oui. Oui effectivement. Bah déjà félicitations, hein, c'est très bien hein. Le fait d'avoir osé également envoyer un message privé et ben, c'est très bien et comme quoi, heu, ça permet également d'avoir des échanges donc heu, oui pourquoi pas, heu, continuer en ce sens, donc heu, dans le cas où tu peux pas, heu, peut-être te déplacer à Paris ou autre et heu, ça permettrait également de d'échanger peut-être de de se rencontrer aussi potentiellement. Demander s'ils n'ont pas des expos ou des choses de prévues et ça permettrait peut-être de développer, heu, cette créativité et de voir, heu d'ouvrir un petit peu, heu, heu, ce monde-là, l'esprit et de voir autre chose.
Merci. <chuckles> Mouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, non mais tu as tout à fait raison, hein. Je me rends compte qu'en fait il faut vraiment rester dans le il faut rester dans l'action et heu, il faut pas rester, heu, tout seul à rien faire dans son coin à se morfondre même si on n'est pas même si on n'est pas motivé quoi donc heu, bah, tu sais quoi? Ça m'a fait, heu, ça m'a fait vachement de bien, de d'en parler avec toi et puis ça m'a ça m'a redonné un petit de un petit coup de boost donc heu, bah, je vais me mettre à à être un petit peu plus actif sur les réseaux et puis, heu, je vais essayer de faire des expos un un peu plus souvent, heu, quand il y en a. Mmh, bah, écoute en tout cas mouais, bah, merci beaucoup, bah, de ton écoute et puis de de tes su su tes super bons conseils, hein.
Oui. Oui. Oui. Oui, bah oui. Oui, ça peut être une bonne idée. Moui, bah, je t'en prie et j'espère vraiment, bah, qu'avec tout ça, bah, que tu retrouveras l'envie hein, l'envie d'avancer et que ça te donnera, me de nouvelles idées pour, heu, pour avoir ce fameux déclic.
Merc